Ouais, tu sais, il faut que je te parle, heu, d'un truc, hem, qui commence un petit peu à me à me titiller, hein, à savoir, heu le fait de, heu, gérer cet ascenseur émotionnel qui est, heu, l'entrepreneuriat. Donc heu, j'essaye de faire, heu, grandir, heu, mon entreprise, mais, heu, en même temps, heu, c'est difficile parce que, heu, bah, j'ai du mal à décoller et ça engage, heu, du stress de mon côté. Du stress qui va être, heu ben, financier, mais aussi, heu, mental. Et hem bah, je sais pas trop quoi faire, heu, je suis un petit peu là, en train de me poser des questions. Donc je voudrais déjà déjà en en parler un petit peu avec toi. Et puis heu bah, si on peut trouver une petite solution aussi, heu heu bah, je suis preneur également, hein. <chuckles>
Mmh mh. D'accord. D'accord. OK. D'accord. D'accord. Bah, déjà, heu, merci de t'adresser à moi pour, heu, pour me parler de de de ça. Heu, on va essayer de trouver, hein, des solutions, mais en tout cas, je suis là pour, heu, pour t'écouter. Alors je comprends que ça soit, heu, source de, heu, de stress, hein, ce genre de de situation quand on essaye de faire grandir son entreprise, c'est toujours, heu, un peu un peu angoissant. Là, heu, dans dans l'immédiat, heu, alors il y a l'aspect financier qui te qui qui te stresse, hein, hem, comme tu m'as dit, mais c'est ce serait quoi ton c'est quoi ton plus gros défi là, actuellement, vraiment, heu, ce qui te ce qui t'engendre le plus d'inquiétude?
D'accord. Mmh. Ouais. Bah moi, c'est la prospection de clients, en fait. Donc pour te poser un petit peu les les bases de mon activité, je suis photographe, heu, mais photographe qui n'est pas dans dans l'artisanat, parce qu'il y a plusieurs statuts, heu, pour photographes en France. Il y a des choses que je peux faire, des choses des choses que je peux pas faire. Donc moi, je suis plus dans la photographie, heu, d'entreprise et également, heu heu, artistique, heu, documentaire. Et heu, j'ai beaucoup de mal en fait J'adore la photo, heu, je suis très content d'en d'en faire mon métier, mais le problème, c'est que, heu, j'ai pas été préparé, heu, à tout ce qui est, hem enfin, il y a tellement de casquettes, en fait. Quand tu es, heu, surtout seul dans ton entreprise, que, heu, bah, l'école nous a pas du tout préparés à à ce genre de ce genre de choses. Et ce qui fait que, heu, moi, je me rends compte d'une part que je suis pas du tout à l'aise, heu, dans tout ce qui est, heu, marketing, heu, prospection de clients, hem, comptabilité, aussi, hein, je vais mettre ça dedans, parce que c'est pas du tout mon truc, en fait, c'est pas mon métier. Mais ça fait partie des trucs que l'on doit faire quand on est, heu, entrepreneur et qu'on est tout seul. Et en fait, je pense que c'est aussi, heu, ça pèse dans la balance de de ce stress, heu, constant, en fait. Il y a tellement de trucs à à faire que, heu, je crois que prendre des photos, ça doit être, heu, moins de 10% de mon activité, quoi. Mmh.
D'accord. D'accord. D'accord. Oui. Oui, oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui effectivement, heu, ça ça représente, heu, beau enfin les à-côtés représentent beaucoup. Alors c'est vrai que quand on gère une entreprise surtout tout seul en fait, il faut qu'on soit, heu heu, capable de tout faire et comme tu l'as dit, on nous l'apprend pas forcément à l'école. Donc, heu, souvent on l'apprend, heu, sur le tas, ce qui peut être, heu heu, très bien parce que du coup, tu te tu te formes, heu, plus vite et puis, heu, et puis ça peut être aussi assez, heu, enrichissant. Mais comme tu l'as dit, c'est, heu, c'est assez stressant parce que, heu, tu peux ne pas trop savoir, heu, comment t'y prendre ou, heu, ou dans quoi tu mets les pieds. Pour mettre, hem, <clicks tongue> pour pour, heu, pardon, pour trouver des clients, qu'est-ce que tu as employé comme stratégie jusqu'à présent?
Ouais. Mmh. Bah ouais. Heu, alors, j'en ai fait, heu, quelques unes. Heu, j'ai déjà commencé par, heu heu, aller voir du côté des clubs d'entreprise. Donc heu, il y a des clubs, heu, dans les grandes villes alentours où, heu, on peut se présenter, présenter son activité et hem, et éventuellement, heu, adhérer au club pour, heu, bah, pour essayer de développer son entreprise, ce qui pas mal en soi parce que, heu, en général dans ces clubs, il y a qu'un seul corps de métier, heu, par club donc moi je sais que je serai le le seul photographe si je m'engageais. Mais heu, c'est t quand même une option qui est très onéreuse hein, parce qu'on est entre 1 000 et 2 000 € par an, pour, heu, l'adhésion de ce genre de club, hein. Donc c'est, heu, c'est un petit peu, heu, hem, c'est un petit peu hors de ma trésorerie, on va dire. Mmh.
D'accord. D'accord. Mmh. D'accord. C'est comme une cotisation en fait, heu? D'accord.
C'est une cotisation annuelle, ouais c'est ça, ouais, ouais. Heu, mais bon, j'ai, heu, j'ai fait le, mmh j'ai attaqué le terrain de ce côté-là, on va dire, avec quelques essais. Heu, après, heu, il y a aussi le mmh, le côté de la fédération. Heu, donc, en tant que photographe, on a une fédération et il y a des, heu, il y a d'autres photographes dans la région. C'est représenté par région avec un président de région, donc je les ai déjà approchés. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous artisans et que moi, je suis, heu, donc, heu, en tant qu'auteur, heu tout ce qu'ils font, heu, je je je peux pas le faire. Donc, heu, ça va être des photographes de de mariages, heu, de couples, de grossesses, heu, et et de scolaires. Donc tous les trucs, heu, tous les trucs que je ne peux pas faire. Heu, donc hem, on on a peut-être des des choses en commun, mais heu, il y a aussi pas mal de différences aussi, à ce niveau-là. Mais bon, ça fait partie aussi des des trucs que j'ai faits pour, heu, pour essayer de de croître. Et puis le le dernier truc que j'ai fait aussi, c'était de heu j'ai pris a avec moi un stagiaire en communication. Donc c'était un jeune qui était en, mmh ouais, ouais, c'était un jeune qui était en école de communication, heu, en IUT, je crois. Donc il avait un stage de 3 semaines à faire, qu'il a fait avec moi et ça c'était pas mal, parce qu'en fait il m'a beaucoup orienté sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et hem, et c'est vrai que c'était, heu, c'était pas mal. Il était très motivant, mais je me suis aussi rendu compte, heu, d'une autre problématique. C'est que, bah, heureusement qu'il était là pour faire ça parce que c'est pratiquement un un métier à plein temps, quoi. Et heu ouais, et et j'avais, heu, en fait tout seul, j'ai j'ai pas j'ai pas le temps, heu, dans mon emploi du temps de de faire tout ça, heu, à à plein temps et en plus, heu, faire tous les à-côtés à m ouais.
OK. D'accord. Mmh mh. D'accord. OK. D'accord. D'accord. Mmh. D'accord, super. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Alors effectivement, tu vois, j'allais te pro demander, si justement, tu avais déjà un peu approché les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où, heu, où tout ou presque fonctionne par, heu, par ce biais-là, ou du moins c'est, heu, une très bonne stratégie pour avoir, heu, de la visibilité quelle que soit ton activité. Heu heu voilà, avoir des clients qui, heu, qui te contactent ou que toi tu peux aussi contacter en ayant tout de suite «un portfolio» entre guillemets, heu, accessible. Parce que si tu as TikTok par exemple ou Instagram, hem, les gens ont ont accès directement à ce que tu à ce que tu produis. Hem, donc ça serait une, peut-être, une bonne stratégie de continuer à développer ça. Par contre, je comprends que ce soit quelque chose sur lequel on soit pas forcément à l'aise ou qui prenne beaucoup de temps, parce que, comme tu l'as dit, effectivement c'est un c'est presque un métier, hein, heu, à part entière. Puis après si on est pas trop à l'aise, heu, voilà c'est heu, ça ça ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Hem, est-ce que tu as envisagé de, peut-être, heu, reprendre, heu, un stagiaire et de continuer, heu, dans dans ce avec ce ce système-là? Parce que toi, ça te permettrait de déléguer un peu, heu, de faire retomber un petit peu la pression, hem, au niveau, beh, de tout ce qui est prospection et communication et puis, heu, ça permettrait, heu, beh voilà, de, heu, de d'avoir quelqu'un qui travaille un peu avec toi.
Mmh. Ouais. Bah, c'est ça. Mmh. Mouais. Ouais. C'est quelque chose qui, heu, qui franchement, me me soulagerait. Heu, après je, heu, j'ai pas fait la démarche, hein, donc j'ai pas contacté, heu, des écoles. Mais heu, c'est vrai que, heu, ouais, ça me ferait une grosse décharge, heu heu de travail et aussi, heu, mentale, parce que, heu, c'est un truc dont j'aurais pas à me, heu, et bah trop à m'occuper, heu, et avoir le stress qui va avec, en fait. Donc, heu, ouais, effectivement, ça, ce serait ce serait une ce serait une bonne idée, ouais, mmh.
Mmh. D'accord. Eh oui. Bah, là, c de ce que tu pourrais faire, c'est peut-être, heu, essayé de de lister, heu, ce qui te pose, heu, le plus de de soucis en voyant ce que toi, tu te sens capable de de gérer ce que tu peux gérer. Et à côté te dire, bah, comme tu avais fait pour l'étudiant en communication, te dire: «Bah, peut-être, si j'essayais de recontacter des écoles pour avoir un stagiaire, heu, en communication, heu heu, stagiaire, community management», parce qu'eux ils vont te faire vraiment tout le global. Ils peuvent aller même plus loin que juste dans la communication hein, c'est vraiment, hem, te te mettre en place des, bah, des des des stratégies. Ils peuvent te développer des sites internet, enfin voilà, c'est c'est c'est vraiment très, heu très très global. Et après, peut-être, voir au niveau aussi de ta comptabilité, si tu peux pas trouver quelqu'un qui puisse, heu heu, t'aider aussi là-dedans, parce que ça aussi, c'est un c'est une grosse part de de charge mentale donc heu, je pense que tu avais, heu, eu une bonne idée avec, heu, le le fait de prendre un étudiant. Donc essayer peut-être de reprendre, heu de reprendre ça et de lister tes tâches, heu, à déléguer pour que tu saches ce que tu dois prioriser et heu, puis te libérer un petit peu, heu, de de voilà de cette charge-là pour que tu te sentes mieux dans ton activité.
Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est donc prendre, heu, en fait, prendre une feuille de papier et faire 2 colonnes avec les, heu, enfin plusieurs colonnes avec les, heu, des priorités suivant les tâches ou alors a attri attribuer des des numéros ou des couleurs, ah ouais, mais c'est pas mal ça. Ouais, j'ai j'ai j'avais pas pensé à ça, en fait, je suis pas très, heu, je suis pas très organisation, hein. Comme je suis dans le les métiers créatifs, donc tout ce qui va être, heu, tableau Excel et heu, organisation colonne, hem, c'est pas trop mon truc, donc heu, bah écoute, heu, ouais, heu, wouah, c'est c'est vrai que ça, bah, ça me fait du bien d'en parler parce que tu vois? Heu heu, d'en parler comme ça, on arrive à trouver des des petites astuces qui vont me permettre de continuer, heu, et d'avancer. Bah écoute, ce que je vais faire, je vais me concentrer, heu, là-dessus, heu, déjà prioriser les tâches, voir ce qui peut être délégué, et puis, heu, contacter aussi des écoles, heu, de com, IUT ou des facs, hein, voir s'il y a pas des étudiants qui peuvent m'aider, à quitte à les payer un petit peu, quoi. Bah écoute, franchement, merci de ton écoute, heu, déjà d'une part, et puis bah, de m'avoir filé ces conseils, hein, parce que ça m'aide beaucoup.
Voilà. Ouais. Et oui, da Ouais. Bah de rien, et puis, heu, je souhaite, heu, beaucoup de beaucoup de réussite dans ton activité, et que tu aies moins de de charge mentale et de stress.
Merci.